هجاوبك برضه، بالرغم إن أنت ما سألتش. بالضبط. <laughs> أهم حاجة الواحد لمّا ياخد قرار، يدرسه كويس جدًا. على فكرة دي نقطة مهمة جدًا، جدًا. كان لازم الموضوع، لازم الواحد يبقى عنده حري أو آه، يبدأ يعمل دراسة جدوى، لأي قرار مالي هياخده.
عافية كده، م م ماشي اتفضل، اهم. اتفض اهم، حلو. صحيح، صحيح، صحيح. دراسة. اهم. هي اسمها دراسة جدوى، والّا دراسة جدول؟ لأني أنا قعدت سنين بقول دراسة جدول، وفي مرّة بتكلّم مع ناس كبار كده، و وعَالَم تجار، بقول: "دراسة جدول." قام بصوا لي الناحية التانية كده، ليه، مين ده؟
آه. آه، طبعًا. آه، طبعًا، ما أنت لو ليك في شِرَى العمارات وبيع العمارات وال والحاجات بتاعة نجيب سويرس دي، كنت هتعرف إن هو جدوى، مش جدول.
اهم. يا يا عم الناس دي كلّها مولودة في بُقها معلقة دهب، سيبك أنت، والله العظيم أنا سمعت مرّة مش عارف واحد ملياردير بيقول: "أنا خسرت كلّ ما أملك، وبدأت من الصفر ب€30.000.000." هو كده الصفر؟!
إمم. آه، من الصفر. <laughs>
أها. أنا بحييك والله، وبشكرك على الموضوع، ليس له ليس له أي أهمية. وشكرًا، شكرًا، مع السلامة.
شكرًا شكرًا جدًا ليك.